М, да, можно попробовать проанализировать. Э, просто мне как будто бы, н что касается работы, всегда недостаточно. Я стараюсь себя загружать, э, с той мыслью, что вот, э, раз есть возможность, надо больше поработать, я больше заработаю денег, смогу себе больше позволить когда-то потом. Хотя тоже вопрос спорный, учитывая мой активный темп жизни: что я буду себе позволять, если я постоянно забираю у себя эти возможности для отдыха? А, но, тем не менее, да, очень сложно как-то собраться, но, пожалуй, надо попробовать хотя бы действительно написать список. И, может быть, я даже обомлею от того, насколько я прямо активно погружена во всё и сколько важных дел я успеваю переделать.
М, да, и также ещё важно убедиться, если исходить из твоих начальных слов, что ты действительно нуждаешься в таком беззаботном отдыхе. А то складывается впечатление, что ты вполне удовлетворена нынешним положением. Или всё-таки ты действительно хочешь по-настоящему так, э, отдохнуть?
С одной стороны, я радуюсь, что у меня активная жизнь, ну, условно активная, потому что не могу сказать, что много чего разнообразного происходит. Но в то же время я чувствую, что я как будто бы немножко загналась. То есть я постоянно спешу куда-то, у меня постоянно не хватает как будто бы времени ни на что. И, э, я иногда не замечаю, как вообще пролетел день, потому что много каких-то задач себе поставила. Конечно, в такой суете очень сложно вообще, э, понять, что происходит, как-то отловить этот момент здесь и сейчас, вообще почувствовать жизнь, обратить внимание на какие-то приятные мелочи. Ам, так что мне кажется, что отдых, он, наверное, был бы для меня полезен.